Eh, devo dire che, ehm, l'idea che si è fatta si è fatto tuo fratello e che probabilmente vi siete fatti anche voi, tutta la famiglia, ehm, <clicks tongue> non è molto distante forse dalla realtà. Ehm, una persona che comunque è in una relazione, e che quindi si presuma che ami l'altra persona, ehm, anche se l'altra persona si comporta in un certo modo, i tentativi di comunicazione, comunque, arrivano, prima di effettivamente, poi, chiudere una relazione. Quindi, può essere che lei effettivamente abbia un'altra persona. Ora, se tu, ehm, vuoi cercare di, ehm, supportare, diciamo, tuo fratello il più possibile, perché capisco che sia una situazione con, mhmm, diciamo, mhmm, un doppio dolore, perché da una parte è stato lasciato dal nulla, pare, mhmm, apparentemente, e poi invece ragionandoci un po' su sia sui suoi cambiamenti di comportamento che tutto il resto, analizzando un po' la relazione, a anche il fatto che potrebbe avere un altro, è un doppio dolore da affrontare, dev'essere molto difficile.
Mh. Eccome. Mh. Sì. Assolutamente. Mh-mh. Eh. Ehm, sì, perché lui si sente un po' preso in giro, lui si sente molto, molto ferito anche per il modo brusco in cui, ehm, le è stato detto tutto ques cioè, gli è stato detto tutto questo, perché considera che lui era al lavoro, ri riceve questa chiamata, lei non ha avuto neanche il tatto di, uhm, dargli questa mhmm, questa notizia in un momento in cui lui fosse, ehm, libero da altre situazioni. Quindi, lei gli ha detto semplicemente: "Ti lascio", lui ha lavorato in pessime condizioni, con gli occhi lucidi
Eh, c immagino. Mh. Ah! Immagino, è stato il p il momento peggiore.
Che poi anche vedere Mh.